Certo.
Aí a professora era um doce, assim, era uma argentina incrível, assim, uma fofa. E aí eu fui.
E é sim.
E eu comecei a fazer com ela, aí aí ela me ensinou outra técnica que juntava tipo 2 coisas que eu gosto que é a fotografia e a cerâmica, que eu conseguia passar a foto pra cerâmica. Então assim, eh é, eu aprendi coisas incríveis com ela, ela era mega generosa, tipo, a gente fazia muito mais de 2 horas, a gente fazia 3 horas, depois a gente tomava um cafezinho com ela, dep sabe. Virou relacionamento, assim.
Diga. Pô, que interessante. <chuckles> Virou já uma pessoa, um relaci aí eu falar agora já acabou que virou a professora virou um amigo ou um colega ali que você podia já to tomar um cafezinho, conversar, falar da vida. E até isso re refletiu no seu aprendizado também que se você sentiu mais interessada também e mais motivada, né.
É. Total. Foi incrível. Com certeza, com certeza. Então, ela me incentivou assim a fazer muitas coisas que eu pensava, eu falava porque toda vez que eu falava pra outra ela falava assim, "Não, isso não dá pra fazer, isso aí, isso é coisa da sua cabeça maluca, não vai dar para se fazer". Tudo que eu falava pra essa outra professora ela falava assim, "Vamos fazer, vai dar, vamos lá, você", aí a gente, vamos pensar aqui em um jeito que isso vai funcionar, porque às vezes eu queria fazer uma coisa meio irregular, eu não queria fazer uma coisa muito, que ficasse certinho então às vezes poderia
Entendi. É, pelo que você tá falando, assim, você tem uma mente bem criativa, né, gosta de até pela sua profissão também, né. E aí você tá sempre se expondo a diferentes artes diferentes a diferentes artes, né, de diferentes modelos e isso acaba que incita mais a criatividade na sua cabeça, né, interessante.
Aham. É. Sim. É ruim quando alguém tipo que você tá aprendendo, é.
E é ruim também, é, é e é ruim também como você tá falando, né, não te não te puxa pra cima, tá bota como se fosse uma pedrinha ali que não tá te deixando voar.
Vai te podando.